Ừm, thì, ờ, nói chung hôm nay mình cũng rất vui vì được gặp nói chuyện với bạn ngày hôm nay. Thì, kiểu như, cho mình hỏi ngày hôm nay của bạn như thế nào nhỉ?
Ừm hứm. Ngày hôm nay của mình, à, cũng khá là ô kê, còn của bạn thì sao?
Thì, ờ, mình cũng nói thật ấy, ngày hôm nay của mình cũng chill lắm, cũng chả có gì để làm nữa. Hôm nay trời mưa, sáng sớm thức dậy rồi mình cứ cầm điện thoại lướt TikTok, Facebook thôi, <laughs> bạn có như mình hông? Thì không mình đang đi học mà.
<chuckles> Ừ. À, hôm nay mình được nghỉ hả? À, ô kê, ô kê, ô kê.
Yes, yes, ơ, nhưng mà tầm, ờ, kiểu như là, buổi sáng bạn có thường thức dậy rồi bạn, ờ, ờ, thức kiểu như, khi dậy rồi bạn phải lướt Facebook tí rồi mới đi làm á? Khỏe.
Ừm hứm. À, mình thì, à, hông, tại vì, à, ờ, do là thực ra thì hồi trước mình có nhưng mà bây giờ thì mình không bởi vì, à, mình cảm thấy bây giờ phê, kiểu, mình đã quá phụ thuộc vào mạng xã hội rồi á, nên mình đang cố gắng, kiểu, a, gỡ từ cái đội dây rịt s gỡ từng sợi dây ra.
À. Đúng vậy, đúng vậy, cái đấy ừm, ý là bạn có chí với mình thì, à, hết hết cứu.
Hả?
Mình hết mình bạn ý là bạn còn có chí với thật ra mình hết cứu từ mấy năm trước rồi.
Ờm, kiểu, mấy năm trước á, mấy năm trước thì mình có chắc chắn luôn á, cái hồi mình đi học đại học mình cũng, ơ, y chang vậy luôn. Kiểu, a, cứ sáng dậy nằm lướt Facebook, lướt Facebook xong kiểu, mình không đi học á thì, à, mình sẽ lướt Facebook, lướt Facebook xong rồi dậy mới bắt đầu ăn sáng mà lúc đó là mười một giờ rồi ăn sáng gì nữa.
Ừm. Ừm, à. Ừm. À. Ừm. Thì, ờ, đúng rồi đấy. Trời, à! Ủa, tưởng như ưm, thực sự ấy, kiểu như, hồi thà 6,7 năm trước mình còn, ờ, ít thức đêm ấy, bây giờ là tự nhiên sau toàn thức đêm rồi cứ lướt Facebook dễ dầu chả có gì làm. Hồi xưa thấy sống healthy thiệt mà giờ đây thấy cứ bị ràng buộc vào công nghệ quá, kiểu vậy, cứ mình cứ sống là vì sống vì theo ơ, ờ, dư theo một cái, a, xu hướng ấy để theo người ta á, FOMO á.
Ờ. Ờ.

Còn à
Thì Samsung, ờ. <laughs>
Đúng, thiết kế Samsung với Nokia thiết kế vui mà, điện điện thoại điện, à, điện thoại mà làm bằng cái thiết kế nhìn giống cây son á, hay là điện thoại như mấy tay cầm chơi game điện thoại mà tay cầm chơi game. Còn Nokia à, lộn còn Samsung à, Samsung thì nói chung hồi xưa nó sáng tạo lắm, giờ ngày nay là bó buộc bị ràng không chỉ bị bó buộc, bị ràng buộc nữa.
À. Ờ. Bây giờ đỡ hơn rất nhiều rồi, kiểu, nó mô típ nó cũng giống nhau á, cái thiết kế của từng mẫu điện thoại á. Ờ, Sam iPhone iPhone nó cũng bắt đầu, kiểu bắt đầu, kiểu, nó bắt đầu bão hòa vào chung với những dòng điện thoại khác rồi á.
Tuyệt vời. Đúng. Nó đừng như nhau à. iPhone. Đại trà. Đúng. Đúng rồi. Ừm, Samsung thì lần cuối mình thấy nó cũng ô kê, chắc từ năm 2020, 20, ờ từ đấy là nó ra cái con gì mà con điện thoại Samsung gập gập ấy, nắp gập. Nó Thì cái đấy là, ơ, cỡ 1, 2 năm cuối cùng mình thấy Samsung làm khá tốt cái điểm ấy. Còn Fold Z Flip ấy nó ra 2018 ấy, mình thấy còn mình thấy lúc đấy mình thấy "wow!" Bây giờ thì mình thấy, ơ, ờ cứ nói, cứ nói. <chuckles>
<clears throat> Ừm. Ừm. Ừm. Mình nhớ hồi à hả? À! Mình nhớ hồi đó hồi đó cái cái, ơ, c cái hồi mà 2016, 2015 á, cái cái iPhone Samsung
À, ôi, thôi bạn nói đi. <laughs> Ừ, Note 7, hay lộn ha.
Samsung hồi đó nó nó có cái, kiểu, cái cái màn hình mà nó kiểu cong á, màn hình nó tràn viền, bạn nhớ cái cái đ cái đó hông?
Đúng, thì á, nó nó đẹp nó đẹp lắm, kiểu như, sờ nó sướng lắm, nó cong, kiểu như viền rồi nó x dẹt xuống, nó dẹt xuống, đẹp lắm!
Ờ, hồi đó mình cũng nhớ nhớ vậy, thấy nó ngầu lắm kìa, bây giờ thì, kiểu, nắp gập thì đúng là, kiểu, bất ngờ thiệt á.
Ừm. Không, họ, ơ, thực Thiệt, thực ra thấy màn hình dẹp dẹp đây mình thấy nó đẹp, vẫn còn đẹp ấy, nó sờ ý mình là nó vẫn sờ sướng sướng lắm, ừm, chỉ bị trừ cái 2016 là mình nhớ cái con, ờ, con con, ờ, một cú hích, một cú nổ lớn của Samsung.
Ừm hứm.

Ừm, h đúng rồi, kiểu cái FOMO sợ bị, à, bỏ lỡ một cái gì á, nhưng mà sau khi, kiểu, đã trải nghiệm cái mấy chuyện đó trong một thời gian dài rồi á, mình bắt đầu hông muốn nữa.
Ừm. Đúng, đúng rồi. Ừm, thì có vài người, à
Mà bắt đầu cảm thấy nó hông cái có cái phù hợp, có có phục vụ được cho mình một cái bất cứ thứ gì hết trơn á, nên mình nghỉ.
Đúng. Ừm, thì nói chung là, ừm, cái trò, kiểu như, FOMO thì có nhiều cái lắm, kiểu như là nh canh bị tối cổ nè, hay thấy người ta người ta cũng đu trend này thì mình cũng phải đu theo nè, cho khỏi bị, ờ, tụt lại phía sau, kiểu vậy. Giờ ngày nay là mình, à, nói chung đúng rồi, đúng, hiện tại vẫn vậy, đúng rồi. Nhưng mà, kiểu như, thấy nhớ hồi xưa nó đơn giản lắm, kiểu như, hồi đấy là cứ lên Face kiểu như, lên Facebook, ờ, check mấy dòng s status xong la có nghĩa rằng cũng có coi, giờ ngày nay là cứ phụ thuộc 100%, cái đ s cuộc sống nó cứ giờ cứ gắn liền với Facebook luôn rồi, hoặc Threads city. <chuckles>
Ừm hửm? Ờ, thỉnh thoảng cũng vậy á. Ừ. <laughs> Đúng rồi. À, th Threads city, Threads city, kiểu, a à, thật ra thì Threads city à
Threads. Người ta cũng là sống, người ta cũng s đúng, nó như Facebook nhưng mà người ta khai láo lắm. <laughs>
Ừ, đúng rồi, mà hay khá lắm, mình, à, học lúc mình mới chơi Threads city, á, mình, à, cũng thấy rất là nhiều mà mình, kiểu, mình loại bỏ hẳn luôn những content như vậy. Mình chỉ, a, xoay quanh những content mà mình thực sự để ý tới thôi, ví dụ như là về chụp à, về nhiếp ảnh chẳng hạn, hoặc là về công nghệ nè, mình chỉ liên quan tới đó thôi, không chú ý tới gì khác nữa.
Đúng, đúng rồi ấy. Ừm. Ừm, đúng, đúng. Ưm, kiểu như là, giờ ngày nay nó, ưm, ờ, người ta toàn sống vì người ta sống, người ta toàn chia sẻ mấy cái thứ, ờ, giàu sang phú quý trên mạng, toàn khen mấy cái thứ đấy, chứ mấy thứ xấu từ mấy cái thứ xấu lại giấu đi ấy.
Ờ, mình, ờ, hông để ý tới luôn, nếu thực sự là như vậy á thì mình bỏ.
Nhiều vậy, ồ, rồi làm cho người ta ganh tị đúng vậy. Làm cho người khác ganh tị theo rồi sinh ra cái tật đua đòi FOMO nó càng nặng nữa.
Ừ, đúng rồi, chính xác luôn, nên là, kiểu, no, mình hông, ơ, làm tới nữa. Thực ra bây giờ, kiểu, mình vẫn có, thỉnh thoảng mình sẽ, kiểu, thả lỏng bản thân á, nhưng mà không tới mức, ơ vẫn sẽ giữ trong cái mức, ơ, có thể kiểm soát được. Buổi tối, ơ, trước khi đi ngủ, a, mình vẫn hay, a, kiểu, mở điện thoại lướt, ơ, mạng xã hội á, hông phải chỉ có Facebook không mà có Instagram nữa.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ờ.